Oke oke, nah, udah nih dari warna juga udah kamu jelaskan gitu ya ada lagi nggak? Eee, hal-hal yang membuat kamar kamu itu lebih nyaman gitu rasanya misalnya seperti ya pada orang, kebanyakan ada yang setel musik barangkali kamu yang seperti itu nggak tipenya?
Iya. Oke, aku sedang mau share juga nih Kak, mmm, kalau misalnya lagi senggang, mmm, dan tidak punya pekerjaan itu kan. Nah terus 1 lagi tuh Kak aku tuh, hobi banget ya mengatur kayak, mmm, apa aja yang barang-barang aku nih Kak. Jadi, mmm, aku tuh nggak nggak suka barang aku tuh keluar banyak ke mana-mana gitu kan Kak. Nah, cenderung minimalis jadi aku punya 2, mmm, apa namanya 2 lemari di sini, 1 untuk baju 1 untuk barang-barang, jadi tidak ada barang-barang lain di luar lemari itu Kak seminimalis itu ya. Jadi paling yang ada itu kayak pengharum ruanganlah yang tertempel gitu kan di dinding. Nah sisanya beneran clean dan minimalis Kak itu prinsip aku.
Oke. Oke. Wah, berarti sejauh mata memandang, eee, kosong aja tuh ya? Barang-barang nggak ada yang di luar ya? Gitu, oke.
Iya, betul betul, iya, nggak ada yang di luar Kak semua dimasukkan di dalam lemari jadi hanya 2 lemari itu, mmm, kemudian meja kerja dan, mmm, apa namanya? Kursi, terus aku juga tambahlah beberapa dekorasi-dekorasi kayak, mmm, yang estetika-estetika gitu aku hobi banget menambah kayak apa tanaman yang, menjalar gitu kan Kak di dekat apa namanya meja kerja gitu nah itu aja sih Kak.
Oke. Kayak anggur gitu ya? Mungkin barangkali, anggur, tomat mungkin, timun.
<chuckles> Ya tapi, wah, itu yang imi imitasi nih Bapak jadi yang imitasi imitasi aja gitu kan kayak
Oh, imitasi, kan anggur menjalar tuh lumayan juga kan? Ketika berbuah bisa dimakan gitu kan?
Iya sih, heeh. Betul sih bisa ya. Tapi agak effort juga ya Pak untuk menumbuhkan, mmm, apa? Anggur ini di tengah-tengah kos ini kan. Jadi ya, imitasi-imitasi aja dulu ya yang aman-aman gitu sih Kak nambah dekorasi lucu.
Iya iya sih. Oke oke, oke oke, eee, nah ini, aku penasaran, kalau apa namanya kamu kan suka tuh menerapkan ide-ide yang kamu tiru dari sumber-sumber kayak dari Pinterest tadi ya kamu sebutkan. Nah kamu itu, tipe orang yang mengikuti tren atau kamu yang memilih apa yang cocok buat kamu gitu?
Betul. Mmm, oke.